Ah, oo.
Mm, so parang, "Oy, wow!" Parang gano'n. <chuckles>
Hindi naman, hindi naman 'tsaka ang cute nga, eh. Ako kasi parang nung bata ako walang mm. Oo. Oo, pero 'pag bina oo binalikan mo ang cute pala. Mm, kasi hindi pa natin gaanong mala alam, eh, kung pa'no siya ia-appreciate kung pa'no natin ipapakita yung mga bagay na ano, gano'n. Pero ngayon kapag naalala mo na parang, "Hala, ang cute pala, 'la gan'to pala." So parang parang ang so, parang mangngiti ka nalang gan'yan kasi ang genuine ng mga nangyayari nung bata ka, oo. Eh, kasi ngayon ang hirap na, eh, kasi 'di ba nga parang ano ka puro online na kasi ngayon kaya parang ang dali na manloko ng mga tao, eh.
Mm, yun nga parang noon nga parang walang impact pero parang wala lang, pero kapag naalala mo ngayon ay parang ngayon mo siya na-a-appreciate, gano'n. Tama, mm. Mm, 'di ba ang cute pala, gano'n. Mm. Mm, yung maalala mo 'yun. Mm, tama. Mm, parang hindi mo na alam kung ano yung mga totoo, 'di ba?
Oo, 'yun yung mahirap na 'di mo alam kung ano yung totoo sa hindi, kung inuuto ka nalang ba, mm.
Mm. Oh, yung mga iba nga nag nagkakarelasyon sila dahil lang sa on through online lang parang ganyan. Hindi pa sila nagkikita ganyan, hindi pa sila nagkikita personally hanggang video video call lang, 'di ba? Kaya madami ang mga naloloko, eh. <chuckles>
Oo. Mm. Hmm. Oo, mm. Kaya nga, eh, 'di ba yung minsan pa nga hinihingian pa ng pera 'yan ng mga ganyan ta's 'pag 'pag nakuha na yung gusto wala na. Kaya alam mo 'yun, kaya 'di mo talaga masasabi na yung true love mo talaga, eh, nasa online kasi parang ang hirap kasi parang iba't ibang modus na rin yung ginagawa nila.
Mm. Mm, tama. Kaya nga. Oo, ang mahirap pa siya oo, 'di pa nga 'di po nga 'di mo nga alam kung totoo talaga yung mga sinasabi niya, eh, 'di ba? Tapos minsan nga parang nag-iiba yung mga profile 'di ba? <chuckles> 'Di ba mayrong gano'n? Oo, 'di ba? Tapos kapag yung mga nakikita yung magmi-meet up sila ta's iba pala yung mga yung mga nakakausap nila, yung mga itsura 'di ba?
Oo. Ta's minsan naman Oo 'yan, yung mga poser, mm. Nakal Mm. Itsura. Oo, so parang do'n nai-scam ka na talaga kaya pala talagang minsan true love siguro mayro'n siya sa iba ka na applicable siya, pero kadalasan talaga hindi siya ano, eh, applicable sa lahat ng tao. Kaya't
Mm, tama. Mas maganda pa rin talaga yung personal kaysa sa mga online, online.
Mm, oo. Oo, kaya dapat talaga maging wise sila pagdating sa ano, pagchu-choose ng talagang mamahalin nila para lang 'yun maging oo, para maging true love din nila. Ay yun, natuwa naman ako mm.
Tama, mm. Kaya nga, eh. Mm. Oo. Uy! Maraming salamat sa kuwento mo, ah, maraming salamat hanggang sa muli at paalam.
Sige. Paalam.

Kaya nga, kaya madaming mga naghihiwalay dahil dun 'di ba? Yung mga binabago or minsan pinagbabawalan ng 'di ba, minsan nga kahit yung 'di ba yung mga unang kaibigan na dumating pa kaysa sa kanya parang pinagbabawalan niya na, hmm, kausapin or mag magkaibigan parang sinasabi niya i-cut na yung ugnayan nila, ganyan. Siyempre bilang bilang ka-partner mo parang ang sakit naman sa kanya siyempre madami silang mga pinagdadaanan or madami silang kaya nga.
Mm. Oo. Mm. Oo. Mm. Oo. Oo. Mm. Oo. Mm. Kaya nga pinagsamahan, mm. Kaya nga, kaya parang feeling ko dapat ano eh, yung tanggap mo talaga yung tao sa kung sino kung paano mo siya nakilala talagang ano i-embrace mo nalang kung sino siya tapos parang i-improve na lang kung meron mang mali tapos baguhin kung ano yung mga dapat baguhin, pero mm.
Mm. Tama, hmm. Pag-usapan 'no kung ano yung mga ganyan, kaya nga.
Oo, hindi yung ikaw yung masusundan at ikaw pa yung magagalit kapag hindi siya yung na 'di mo siya nabago so ang pangit naman nun kaya talagang dapat ano ba mm.
Kaya nga. Mm. pero ikaw paano mo malalaman kung ang pagmamahal mo ay totoo o hindi lang pansamantala?
Para sakin, malalaman ko na kapag yung pagmamahal yung totoo, kapag ano wala naman siguro yun sa tagal eh, kahit na ano'y panandalian alam mo yung parang nararamdaman mo talaga yung hindi lang siya salita, hindi lang siya gawa, kundi pareho. Kasi minsan 'di ba kapag yung mga tao ngayon sa online parang ang bilis nilang mauto kasi parang nag-aano agad sila kapag puro salita, salita lang. Tapos parang wala namang gawa so parang mabilis silang maniwala ganon.
Mm. Tama. Mm, tama. Oo, oo 'di ba?